इस सेशन में जॉइन होने के लिए धन्यवाद आपका। आज हम एक काफ़ी रोमांचक और चटपटी टॉपिक के साथ बात करने वाले अपने मित्र के साथ कि आप अपनी शाम को आरामदायक बनाने के लिए क्या करते हो? और कैसे करते हो? तो, क्या आप इसके बारे में कुछ विचार दे सकते हो?
उ जी। जी, नमस्ते। और इस टॉपिक को आई थिंक मैं हर रोज़ सीखता हूँ तो अ अ, ऑफ़िस से वापस आने के बाद अक्सर मैं तो काफ़ी ऐसे थक जाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं शाम को भी एक थोड़ा प्रोडक्टिव रहूँ और वैसी चीज़ें करूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है। मैं अक्सर शाम के समय में जिम जाना पसंद करता हूँ और अगर मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ और जिम नहीं जा रहा हूँ, तो फिर थोड़ी देर पार्क में टहल लेता हूँ या फिर कुछ गाने सुन लेता हूँ। एक अच्छी कड़क कॉफ़ी पीने का भी मुझे काफ़ी मन करता है, शाम में जिससे कि मुझे थोड़ी रिफ्रेशमेंट मिलती है और कैफ़ीन रहता है उसमें तो थोड़ा फ़ोकस भी आता है और थोड़ी नींद भी खुल जाती है जिससे कि आप आखि अ, शाम के या फिर रात के 2-4 घंटे थोड़ा प्रोडक्टिव रह सकते हो आराम कर सकते हो। घरवालों से भी मैं अक्सर बातें करता हूँ, तो यूजुअली इस टाइप का ही रूटीन मैं फॉलो करता हूँ। आप बताइए आप क्या? कैसे जाती है आजकल आपकी शाम?
<chuckles> हुँ। ओके। सही हुँ। ओके। हुँ, हुँ। देखिए अ, पहली बात, जब मैं शाम आता हूँ, तो मेरा एक ही उसूल है, वो है, सारे अ, ईमेल, मैसेजेस, फ़ोन को जो है मैं साइड में रख ले क्योंकि फ़ोन आप कह सकते हो कि यही सबसे बड़ी अ, डिस्ट्रैक्शन है। क्योंकि आप 9 से 10 घंटे काम करके आते हो फ़ोन के साथ, स्क्रि स्क्रीन के साथ, और जब आप आते हो एक ऐसे टाइम में जहाँ पे आपको रिलैक्स करना है, अगर आप वही काम फिर से वापस दोबारा करोगे, तो उसका मतलब आरामदायक कुछ होता ही नहीं। तो सबसे पहली बात तो वो करता हूँ। उसके अलावा मैं यूज़्अली अ, सॉफ़्ट म्यूज़िक को चुन अ, प सुनना पसंद करता हूँ। जैसे ले लीजिए आप अपने किशोर कुमार के गाने, या फिर ऐसे गाने जिसमें अ, कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक बस बैकग्राउंड म्यूज़िक है, लिरिक्स वग़ैरह नहीं है, जो कि सॉफ्ट है। अ, आप इंस्ट्रूमेंटल, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो ऐसी चीज़ें हैं। उसके अलावा जैसे कि आपने मेंश अ, कहा था, पार्क में खेलना या फिर वर्कआउट, हाँ, ये एक चीज़ है। मुझे ना ऐसे टाइम पे वर्कआउट करना काफ़ी पसंद है क्योंकि होता ये है ना कि आप जब एक ऐसे स्ट्रेसफुल डे के बाद आते हो ना, तो आप जब एक्सरसाइज़ करते हो इस टाइम पे, तो पूरी थकान, पूरी जो मेंटल फ़ैटिग होती है ना, वो वहाँ चला जाता है। तो यही मेरी चीज़ है, और उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो मुझे लगता है आप भी फ़ॉलो करते हो, मैं भी फ़ॉलो करता हूँ और हर एक व्यक्ति फ़ॉलो करता है, वो है चाय पीना अपने परिवारों के साथ। ये तो मतलब आप कह सकते हो कि भारत के कल्चर में बसा पड़ा है। तो <chuckles> वही है। उसके अलावा
<chuckles> सही बात है। जी, जी। अच्छा। ओके, ओके। कुछ अ, इंस्ट्रूमेंटल वगैरह। जी, बिल्कुल। <chuckles> जी। हुँ। सही बात है। बचपन में तो मुझे लगता है काफ़ी लोग क्रिकेट, फुटबॉल भी काफ़ी खेलते थे, लेकिन अब जो थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, तो ये रूटीन काफ़ी कम हो गया है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अभी भी ये थोड़ा फ़ॉलो करूँ। शहरों में भी मैंने ऐसे ग जो हमारे क्रो ऐसे क्लब्स होते हैं, उसको मैंने जॉइन कर रखा है, क्रिकेट और फुटबॉल के। तो कभी-कभी मैं जाता हूँ ऐसे टीम्स के साथ खेलने तो, लेकिन वो रेगुलरली नहीं कर पाता मैं। लेकिन उसको करके भी काफ़ी खुशी मिलती है, और थोड़ा फिटनेस भी बनी रहती है। तो क्रिकेट और फुटबॉल भी मैं चाहता हूँ रेगुलरली खेलूँ अगर शक्ति रही तो ये सब करने के बाद, जो कि अक्सर रहती नहीं है, बट कोशिश करता हूँ मैं।
हुँ, हुँ। ओह! होता है। <chuckles> सही बात है। इसके वाला इसके अलावा आप बता सकते हो कि आप जब अकेले रहते हो या फिर अपने दोस्तों के साथ या फिर परिवारों के साथ रहते हो? कैसे अपने टाइम बिताते हो?
घर पे जब भी मैं रहता हूँ, मैं तो कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय घरवालों के साथ ही रहूँ क्योंकि सुबह का पहला हाफ तो आपका हमेशा लैपटॉप के सामने ही जाता है। लेकिन कोशिश करता हूँ कि जब लैपटॉप बंद करूँ, तो मेंटली भी अ, काम को स्विच ऑफ़ कर सकूँ और जब जो भी टाइम बचा है, हँसी-मज़ाक करके, थोड़ा टाइम स्पेंड करके, उनकी बातें सुन के, अपनी बातें बता के, ऐसे कोशिश करता हूँ मैं अगर खुद तो करने की और मतलब मैं ऐसा चाहता हूँ कि जब मैं ऑफ़िस का काम बंद कर दूँ तो एक अ, फ़्रेशनेस के साथ अपने घरवालों से मिलूँ। ऐसा ना हो कि वहाँ पे स्ट्रेस लेके जा रहा हूँ। तो इस चीज़ की काफ़ी करने की कोशिश करता हूँ मैं। आपको क्या लगता है, आप ऐसा कर पाते हो या फिर कैसे आपका रूटीन चल रहा है?
हुँ। करेक्ट, करेक्ट। हुँ। उहुँ। सही बात। अ, देखिए अ, मेरा रूटीन ऐसा है ना ब रूटीन जो है काफ़ी मूड के ऊपर निर्भर करता है। अभी जैसे अ, अगर मेरा मूड अच्छा है, मैं एक खुशी मूड में हूँ, ठीक है? तो तब मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने अ, मज़े करने में प्रेफ़र करता हूँ क्योंकि देखिए अ, होता ये है कि आपका मूड जब अच्छा नहीं होता है ना, तो आप अपने दोस्तों का मूड बिगाड़ नहीं सकते हो क्योंकि आपके पर्सनल लाइफ़ में कुछ इश्यूज़ चले। तो वही बात है कि मूड कैसा होता है, अगर मूड समझिए ठीक नहीं है, ऑफ़िस वर्क जो था काफ़ी ज़्यादा था। तो होता ये है कि कभी मैं यूज़ुअली आके, एक अच्छे से चाय पी के अपना प्लान अ, लाइक जो टास्क करना है अपने डे में, वो प्लान करता हूँ। उसके अलावा जो है, एक अच्छे से छोटी-सी झपकी ले लेता हूँ। एक 30 मिनट पावर नैप आप कह सकते हो। उसके अलावा मैं
जी। <chuckles> जी। हुँ। जी, जी। जी, पावर नैप से तो अभी मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ पावर नैप का, कि काफ़ी ज़्यादा रिफ़्रेशमेंट मिल जाती है। आप अक्सर ऑफ़िस से आओ वापस, अगर अच्छा कोज़ी एटमॉस्फ़ियर हो, एसी चल रहा हो, <chuckles> तो आधा घंटा, 40 मिनट अगर आप सो लो तो काफ़ी रिफ़्रेश फ़ील होता है। टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है और बाकी समय भी आप थोड़ा एनर्जी के साथ भी रह सकते हो।
हुँ, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। करेक्ट, वही है, उसके अलावा आप ये बता सकते हो कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं या फिर एक्टिविटीज़ हैं, जो आप उस द दौरान करके ना मतलब अलग ही रिज़ल्ट मिल जाता है या फिर अलग ही इम्पैक्ट होता है? जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए ले लीजिए अ, सुबह में म नहाना कंपेयर्ड टू दोपहर में नहाना, ठीक है। तो आप समझ सकते हो ना, मतलब आप जब उठ के सुबह उठ के फ्रेश नहाते हो, तो एक अलग ही फीलिंग होता है, कंपेयर टू आप जब दोपहर में नहाते। तो ऐसी कौन-सी वो चीज़ें हैं, जो आप करके आपको अलग ही लेवल रिजल्ट मिलता है, आपके कम्फर्ट टाइम?
जी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ नया सीखता रहता हूँ अपने पर्सनल लाइफ़ में, तो मैं काफ़ी प्रोडक्टिव भी फील करता हूँ, मुझे अंदर से खुशी भी मिलती है, क्योंकि हमारी जॉब थोड़ी तो एक पर्टिक्युलर रूटीन पे ही चलती है, थोड़ी मोनोटनस हो जाती है। तो उस वो जब आप खत्म करते हो, उसके बाद आ जब आपकी पर्सनल लाइफ़ चालू होती है, अगर उसमें आप कुछ नया करते रहते हो, कुछ नई स्किल सीख लिया, कोई मतलब इंस्ट्रूमेंट बजाना आप सीख सकते हो, या फिर कोई अ, कोई खाने प पकाने की नई डिश आप सीख रहे हो, या फिर कुछ हेल्थ या फिटनेस के लिए कर रहे हो, तो ऐसी चीज़ अगर मैं करता रहता हूँ और लेज़ी नहीं रहता हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी खुशी मिलती है, तब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने दिन का अच्छा इस्तेमाल किया, मैंने अपने हेल्थ और फिटनेस पे भी ध्यान दिया, मैंने अपना ऑफिस का काम भी किया और कुछ नया सीखने की भी कोशिश की। तो वो एक अच्छा बैलेंस बना रहता है। लेकिन ये करना थोड़ा तो मुश्किल होता है क्योंकि एनर्जी बचा के रखना ऑफिस के बाद थोड़ा तो मुश्किल है। तो अगर मैं ये कर पाता हूँ तो अम, काफ़ी खुश रहता हूँ, नहीं तो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ़ काम करने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, आप अपना दूसरे चीज़ों पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए।
हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। करेक्ट, करेक्ट। हुँ। ओके। वो सही बात। करेक्ट, अगर अ, मैं अपने बारे में बात हाँ। तो देखिए, ये एक चीज़ है ना, अगर मैं ऐस मैं जब खाना बनाता हूँ कुछ टाइम पे, तो जो सैटिस्फैक्शन मिलती है ना उस टाइम पे बनाने की, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं अपने आप एक मास्टर शेफ़ बन चुका हूँ। और कितना भी अ, <chuckles> गंदा खाना बनाऊँ, फिर भी अंदर से एक ऐसे सैटिस्फैक्शन मिल्त ऐसा स्वाद आता हैं ना कि बस अ, ऐसे समझ लो कि हाँ, बस हो गया मेरा तो पेट भर गया। ये खा के बस मै खुशी हूँ, इस ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए क्योंकि अ, वही अ, ऐसी चीज़ है ना कि आप जब ने थकावट के साथ आते हो और ऐ छोटी-सी छोटी चीज़, जैसे एक फ्रेंच टोस्ट बना लिया या फिर कोई मसाला मैगी या फिर ऐसे ही कोई ऊट-पटाँग चीज़ें बना भी ली ना, तो अंदर से एक सैटिस्फैक्शन आ जाता है। क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि जो भी हम टास्क करना चाहते हैं, एक खुले मन के साथ करना चाहिए। और वही है, क्योंकि आप जब बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना मोबाइल, बिना कोई इंस्ट्रक्शन, ऐसा नहीं है कि कोई आपको आके कह रहा है कि तुम यही बनाओ, तुम ऐसे ही बनाओ, या फिर यू नो, इसी टाइम पे बनाओ। जब आपको लिमिटेशंस नहीं होते ना, तो आप काफ़ी अ, रिलैक्स फील करते हो। इसके अलावा मुझे आप ये बताइए कि आप स्ट्रेस
आप बताइए। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ जी। जी।
कैसे अवॉइड करते हो, कैसे झेलते हो, जब आपकी शाम के टाइम में, आपके रिलैक्स होने के टाइम में होती है? मतलब ऐसे आपके ऑफिस में, या फिर समझ लो कि आपके लाइफ में ऐसे कभी ना कभी दिना आए रहेंगे ना कि स्ट्रेस आपको नहीं चाहिए, तो भी आपको आता है। तो आप उसको कैसे अवॉइड करते हो, कैसे डील करते हो?
जी। हुँ, हुँ। जी, मुझे तो मतलब जर्नलिंग करना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, कई बार अगर मेरा दिन भर में काफ़ी स्ट्रेस रहता है तो मैं अगर उसको एक डायरी में लिख लेता हूँ तो, उससे भी मुझे लगता है काफ़ी मन के अंदर का गुस्सा एंक्शसनेस भी आपकी काफ़ी ज़्यादा निकल जाती है। एक तो ये करने से मुझे लगता है कि एक अच्छा पर्स्पेक्टिव मुझे मिलता है लाइफ़ की तरफ़ और दूसरा काम ये है कि मैं अपने पेट के साथ भी काफ़ी समय व्यतीत करने का ट्राई करता हूँ। अ, मेरे पास एक डॉग है और उसके साथ मैं काफ़ी खेलता हूँ, पार्क जाता हूँ, तो उससे भी काफ़ी स्ट्रेस रिलीज़ होता है। और ऐसा मतलब ऐसा पर्स्पेक्टिव मिलता है कि लाइफ़ में सिर्फ़ जॉब ही नहीं है और भी चीज़ें हैं जिससे आपको खुशी मिल सकती है। तो सिर्फ़ अगर आपके दिन में एक चीज़ ख़राब हुई है तो आप इससे अपना मूड ना ख़राब करो, बाकी बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ़ में अच्छी भी चल रही हैं, तो वो एक नज़रिया मिलता है चीज़ों को देखने का जब आप बाकी चीज़ों के साथ भी टाइम स्पेंड करते हो तो, वही कोशिश रहती है मेरी। आप बताइए आप कैसे स्ट्रेस को दूर करने का ट्राई करते हैं? आपके लिए क्या चीज़ें काम करती हैं?
हुँ। हुँ। अ, हाँ, करेक्ट-करेक्ट। हुँ। ओ हाँ। हाँ जी। तो सबसे पहली बात ये है कि मैं इतना खुश खुशनसीब नहीं हूँ कि मेरे पास कोई डॉग जैसे पेट है, क्योंकि हमारी जो कॉलोनी है ना वही अलाउ ही नहीं करती, तो सबसे बड़ी दिक्कत वही है। उसके अलावा अ, होता है ये कि देखिए मेरा स्ट्रेस रिलीज़ करने का है कि अ, मात्र या फिर वे है, वो है ने एक लंबी वॉक लेना, ठीक है? क्योंकि अ, मैं खुश नसीब हूँ कि अ, मेरी जो कॉलोनी है उसके पास एक काफ़ी अच्छी-सी जगह है जहाँ पे आप हर तरफ पेड़ हरियाली है। तो मेरा वही मानना है कि आप जब एक लंबी वॉक लेते हो ना, तो सब आपके लाइफ़ के जो पर्सपेक्टिव्स हैं, डिसीज़न्स हैं, ये सभी क्लियर हो जाता है, मतलब एक पाथ मिल जाता है।
<chuckles> अच्छा। अच्छा, अच्छा। अच्छा। हुँ। अच्छा, अच्छा। हुँ। एक अच्छा तरीका रहता है स्ट्रेस रिलीफ़ रखने का क्योंकि आप चल भी रहे हो, आपके पास मतलब एक तय स मतलब वो स मुझे लगता है कि अगर जब भी आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आते हो तो अगर आप अपने आस-पास का एनवायरनमेंट थोड़ा बदल सको, तो उससे काफ़ी मदद मिलती है। आप सकता है अपने रूम में सुबह से लेके शाम तक जॉब कर रहे हो या फिर ऑफ़िस में लगे हुए थे। उससे निकलकर आप अगर नेचर के करीब जाते हो या फिर कोई कैफ़े चले गए, कॉफ़ी पी लें, तो फिर वहाँ पे अ, अक्सर माहौल काफ़ी अलग रहता है क्योंकि वहाँ लोग एन्जॉय करते रहते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं पार्क में, तो उससे भी काफ़ी ऐसे स्ट्रेस रिलीज़ होता है मुझे लगता है। तो मैं भी आपके चलने वाली आदत से काफ़ी सहमत हूँ, मेरे ऐप मोबाइल में एक ऐप भी है जो मैं कोशिश करता हूँ हर दिन 10,000 स्टेप पूरा करने के लिए। कई बार तो मैं उसको पूरा करने के लिए चलता रहता हूँ तो ऐसे मुझे लगता है कई चीज़ें हैं जो स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए मदद देती हैं।
हुँ। हुँ। करेक्ट। हुँ। करेक्ट, करे करेक्ट। ओह! <chuckles> ओह! वो काफ़ी सही बात है और जो अ अ, जब अपने का मतलब आप अ, आपके पेट की वज़ह से आप लाइक अ, अपने शाम को जो है और आरामदायक बना सकते हो। वो वो एक काफ़ी अच्छी पॉइंट थी क्योंकि अगर मेरे कॉलोनी में अगर अ, पेट्स को अलाउ करते थे ना तो ये मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती, क्योंकि इतना अच्छा माहौल है उधर पेट्स वग़ैरह भी छोड़ देते थे तो काफ़ी अच्छी बात होती थी। इसके अलावा अ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन जनरल ठीक है? क्योंकि हमने बात की है, हमारे जो टॉपिक इंटरेस्ट जो थे ठीक है, जैसे कि आपको भी नेचर के साथ अ, कॉन्टैक्ट में रहना पसंद है, मुझे भी पसंद है लंबी वॉक जाना, आपको भी चाय पसंद है, मुझे भी चाय पसंद है तो ऐसी ब्रीफ में अगर आप कहना चाहते हो ना तो क्या आपका रिया राय है? मतलब ऐसे समझिए कि एक बंदा है हाँ, तो अ, वही अ, एक बंदा है कि जो फ़ जिसको पता ही नहीं है कि हाँ, अप अपने ट्रेडिशन के बारे में, अपने कल्चर के बारे में। ए एक और बंदा है जिसको पता है अपनी कल्चर ट्रेडिशन, तो इन दोनों को कैसे आप बताना चाहो
जी। जी। जी, जी। हाँ जी मुझे जी, जी। मुझे तो यही लगता है कि आप जब भी कठिन सिचुएशन में हो, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो काम को लेके या फिर कोई चीज़ें सही नहीं जा रही होती हैं, तो हमेशा आपको थोड़ा ज़ूम आउट करके चीज़ों को देखना चाहिए। अगर आप अ, मुझे ऐसा लगता है अगर आप बहुत ही हार्डवर्किंग हो और अ, बहुत ही डिसिप्लिनड हो तो चीज़ें आपकी इवेंचुअली वर्क कर ही जाती हैं। उस हो सकता है कुछ समय के लिए चीज़ें कठिन हों लेकिन अगर आप लगातार कोशिश कर रहे हो, लगातार कुछ स सीखने का ट्राई कर रहे हो तो चीज़ें सही हो ही जाती हैं। तो जब भी मुश्किल परिस्थिति आए, जब भी चीज़ें मुश्किल लग रही हों तो आपको पेशेंस दिखाना चाहिए, सब्र करना चाहिए और मतलब सब्र करेंगे आप तो आपको लगेगा कि ये कुछ दिन की ही बात है और अ, आप 1 महीने, 2 महीने बाद आप खुद ही देखोगे तो आपको लगेगा कि वो मुश्किल समय बीत गया है और आज से लाइफ़ काफ़ी बेहतर है। तो मैं तो ऐसा पर्सपेक्टिव बनाने की कोशिश करता हूँ, आपके लिए क्या काम किया है?
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, करेक्ट। उहुँ, करेक्ट। सही बात। अ, देखिए, आपने जो कहा वही मैं नहीं, उसी बात के साथ ही सहमत हूँ क्योंकि होता ये है ना कि आप अपने जब आप अपने कल्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो हमारे यहाँ चाय पीना, परिवारों के साथ रहना, घूमना-फिरना, तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ है। तो इन्हीं चीज़ों के वजह से आप कह सकते हो कि आपकी जो शाम है ना, काफ़ी सफल सक्सेसफुल रही है। तो वही है और कोई अंतिम विचार जाने से पहले?
जी। जी, जी, जी। जी, बस सही रहूँ बोलूँगा कि खुश रहने का ट्राई करते हैं, बाकी आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू।
सेम।